अच्छा, ये तो फिर बहुत ही अच्छा तरीका बता दिया आपने कि कितना कितने सही तरीके से आप शुरुआत करती हैं। लेकिन देखिए, हर व्यक्ति अलग-अलग होते है, उनकी अ, सोच अलग होती है, उनके विचार अलग होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं, जो कि अपनी बात शुरू ही नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मानिए अंतर्मुखी हैं कोई व्यक्ति, और वो बातचीत अपना नहीं करना शुरू करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति से कैसे अप्रोच करती हैं आप? क्या तरीके रहते हैं आपके?
जी। बिल्कुल। जी। जी, तो काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप नए इंसान से बातचीत करना शुरू कर रहे हैं, कई बार आपको हिंट लेना पड़ता है कि इस इंसान को मुझे बात मुझसे बात नहीं करनी है। और अगर उन्हें नहीं करनी हो और अगर आप फिर भी उन्हें पुश कर रहे हो बार-बार सवाल पूछ के, कि हो सकता है, आपको आप उन्हें गुस्सा दिला रहे हो, कि मुझे नहीं बात करनी इसा इस इंसान से। क्योंकि हो सकता है कि वो आपके साथ कम्फ़र्टेबल नहीं फ़ील कर रहे हों, या फिर वो जनरली ऐसे इंसान हों, जो अपने परिचित लोगों से छोड़ के किसी से नए से बात करने में इतनी रुचि नहीं दिखाते। तो आपके अंदर थोड़ा-सा इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, ये देखने के लिए कि क्या उस इंसान को आपसे बात करने में रुचि है। तो मेरे ख़्याल से एक और गलती होती है लोगों से कि कभी-कभी वो काफ़ी स्पेसिफ़िक या पर्सनल सवाल पूछ लेते हैं। जैसे अगर अ, कोई उदास लग रहा हो, खड़ा हो और वो उदास नहीं भी होगा, वो इंसान बस खड़ा होगा, आप उन्हें पूछेंगे, "क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? फिर मुँह खुल मुँह फुला के क्यों खड़े हैं? क्या आपको बात करने की इच्छा नहीं है?" ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑफ़ेंसिव हो जाती हैं। तो कई बार, जैसे मैंने पिछले अ, जवाब में भी मेंशन किया कि सेफ़ कॉन्टेक्स्ट में बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आगे वाले इंसान को ऑकवर्डनेस होता है आपसे बात करने के लिए। तो उनसे रु उन्हें रुचि तो है, उन्हें बात करनी है नए लोगों से, बट जनरली वो थोड़ा-सा इंट्रोवर्टेड हैं, थोड़ा सहमे सहमे से आपको लग रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो आपसे क्या बात करें। तो, एक चीज़ होती है कि हर किसी को अपने खुद के इंटरेस्ट के बारे में बात करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप उन्हें ऐसी चीज़ें पूछ सकते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या-क्या हैं या फिर आप किन चीज़ों में रुचि रखते हैं? क्या आप कोई खेल खेलते हैं? क्या आप कोई मूवीज़ देखते हैं? और फिर ऐसी चीज़ के ऊपर फ़ॉलो-अप्स पूछना भी काफ़ी ईज़ी हो जाता है। जैसे अगर उन्होंने बताया कि बिल्कुल।
जी। ठीक है। बिल्कुल। जी। जी। उ, जी। <chuckles> जी। बिल्कुल। ठीक है। उ, जी। बिल्कुल। जी। हुँ। ये बात तो है। अच्छा, तो जैसे कि आपने कहा कि आप ये सारी चीज़ें करती हैं, तो क्या आप क खुद एक ऐसी आप बहिर्मुखी प्रतिभा की धनी हैं, आपको खुद बातचीत करना पसंद है या फिर आप भी कभी-कभी असहज महसूस हो जाती हैं? मानिए कभी अगर आप ऑफ़िस में हैं, या फिर मानिए कभी आप पार्टी में गईं हों, कहीं ट्रेन में हैं, बाज़ार में हैं, तो जब आप अलग-अलग जगहों पर होती हैं, तो क्या आपका अलग-अलग जगहों पर अप्रोच बदलता रहता है कि कहाँ पर किस तरह से बातचीत करनी है? क्या आप मुझे इसके कुछ उदाहरण दे सकती हैं, जहाँ पर आपने कुछ ऐसा इस्तेमाल करा हो, या फिर कहाँ आप ज़्यादा सोचती हो कि बोलना ज़रूरी है, कहाँ बोलना नहीं ज़रूरी है? या फिर आप हर जगह ही लोगों से मिलती-जुलती रहती हैं?
जी।